So 'yon, may idudulong lang sana ako sa'yo 'no, kasi recently napapansin ko na na wala na akong time sa pag, ah, like mga yung hindi na ako ano aware sa mga kinakain ko at the same time 'di na ako nakakapag-exercise, pero, ano na parang binata pa ako na, papahalagahan ko talaga at bina-value ko bawat ano kumbaga. Dati mahilig ako sa gulay, may sabaw, tapos, may, ah, 'yon galunggong na ano sa umaga din, maano talaga ako sa pagkain maingat. Tapos, ah, mae-exercise ako sa umaga mag-jo-jogging ako, tapos sa hapon naman magi-gym ako, talagang pis ah, physically at m mentally ano ako active talaga ako yung, uhm, gusto ko yung, ah, nature gano'n. So, nawala na sa'kin 'yon, ngayon na may may anak na ako may pamilya na ako parang, na iba yung routine ko 'no, pero sa kabilang banda, ah, nag-ano ko yung na na nababahala ako kasi kumbaga hindi ko na nabibigyan ng time, yung dating nagagawa ko 'no. Lalo't, ah, kumbaga yung mga nakakain ko ngayon parang, ano na din yung mga, <clicks tongue> ah, mamantika, tapos may marami pang mga condiments na hindi mo ano maintindihan, kung healthy ba 'yon sa katawan. Tapos, ah, 'yon nga, ah, sa ano naman eh, yung masyado ng focus sa trabaho, 'yon madali ng maburyong, ma mairita, siyempre kambaga yung mental load nakadagdag din 'yon. So 'yon, kokonsulta sana ako. Pa'no ko maibabalik yung dating ako na I mean maging active, hindi man lang sobrang active 'yon 'yong maibalik talaga, ang gusto ko lang sana, eh, kung papaano ko siya mapagtatagumpayan o mao-overcome ko 'no na, ah, sagayon meron pa rin akong mga activities na naisisingit kung katulad no'n.
Mm. Mm. Hoy, alam mo, nakakatuwa kasi kumbaga, may malasakit ka pa rin talaga sa sarili mo. Naisip mo na, ay, kailangan kong gawin 'to, kailangan kong gawin 'yan. Kasi napapansin mo na nagbabago na nga 'yong lifestyle mo at kagustuhan mo na maging physically at mentally na, ah, malusog, parang gano'n, 'di ba? Pero matanong ko lang, um, bakit, ah, nagkagano'n? Anong nangyari, bakit nagbago? Dahil ba sa sobrang dami mong ginagawa, ganiyan? O, um, 'yong sa pa pagkain, um, wala ka na bang oras maghanda, gano'n ba, kaya hindi mo, ah hindi kagaya ng dati na lagi ka nakakapag-prepare ng mas masustansyang mga pagkain?
Oo, sa palagay ko nga, 'yon nga, dati kasi mahilig talaga akong magluto tapos, um, 'yon, mga iba't ibang klaseng pagkain. Ah, 'yong mo more on healthy talaga, 'yong mga gulay, 'yong mga pinagsasama-sama ko, 'yong kalabasa, tapos 'yong okra, 'yong mga basta, samu't-sari, mga leafy vegetable, salo-salo 'yon sila. <chuckles> Kumbaga, pinagsasama-sama ko, tapos kumbaga tawagin 'yon, eh, laswa. Mahilig ako niyan. Tapos 'yong pritong, pritong ano, pritong galunggong, 'yon ang gustong-gusto kong ulam. Na ayun, feeling ko 'pag kinakain ko ang lakas-lakas ko, at ano, na-e-energize talaga ako, 'no. So, hindi ko na siya naluluto. 'Tas more on na rin ako 'yong, ah, drain na rin, ah, masyado na rin akong focus sa mga anak ko, dalawa na kasi, then, um, ayun na na nawawalan na talaga ako ng time sa mga physical activities.
Hmm. Po Ah. Ah, oo. Hmm, naiintindihan ko naman 'no. Kasi kapag talagang magulang ka, eh, mahahati talaga yung oras mo. 'Di na kagaya noon na anytime puwede mong, ah, gawin 'to, gawin 'yan. So, ah, ngayon kailangan mo din kasi mag-focus ano. Im kailangan mabigay mo yung emotional need din ng anak mo, kaya ayan, naintindihan kita sa part na 'yon. So, alam mo parte din talaga ng pagtanda natin yung pagkawala ng mga oras sa mga bagay, pero ayun na nga, ah, siguro maganda diyan para makapag-try ka pa rin na healthy pa rin yung maihahain mo puwedeng, halimbawa, ah, mag ano ka, oo, mag-stock ka na lang ng mga gulay sa bahay. Eh, sa inyo ba, meron ba kayong bakuran o malapit na talipapa pu-pwede mong pagbilhan ng mga gulay? O kaya, ah, nag-i-stock ka ba sa bahay niyo ng mga gano'n?
Um, dati nag-i-stock ako, like, dati naggro-grocery ako ng worth, uhm, 5,000 para sa groceries. Sama, sama na yung gulay, isda, ah, may karne. Tapos yun, may mga rekados, ayun, ganun ako mamalengke nun kaso parang nawawala na yung routine. Ah, 'yon namomroblema nga ako kasi kumbaga gusto ko sana yung ak 'pag ako nagluluto ng pagkain kasi alam ko yung kumbaga alam ko yung, ah, nilalagay ko, at aware ako sa kumbaga naggaw yung ibig sabihin, uhm, ayoko ng maglagay ng masyadong mga condiments na hindi maganda sa katawan tulad nung betsin, magic sarap, 'di ba, hindi rin hindi rin siya applicable kasi kung napaparami yung na-intake diyan sa katawan mo, hindi rin maganda, may side effects, so yun nga. Then, ah, yun nga, yung physical activities naman, hindi na rin ako masyadong, uhm, like, ah, nakakapag-exercise. Yung dati, araw-araw push-up ko like sa isang araw, may goal talaga ako at least 300 push-up a day na down oo, hindi. Ano naman siya yung parang sa buong araw, hindi ko naman din straight, parang basta may target ako na gano'n, oh, ayan, mm. Basta matapos ko, oo, mm, basta 'yon. Ta's ilalagay ko sa calendar yun, grabe discipline ko nun na matapos ko 'yon hanggang, ayon kunyari 3 weeks, ah, tuloy-tuloy. Binibilang ko pa kung ilan yung nagawa ko, so ganun ako kadeter determinado no'n na magpa magpaganda ng katawan tsaka mapalakas na rin, ah, yun. Tapos nawala na lang ng isang iglap dahil nga yun <chuckles> siguro tawag na rin ng tungkulin bilang magulang.
Mm. Uy, grabe. Ang dami nun, ah. Ah, hinto-hinto naman, putol-putol. <chuckles> Oo, 'yon. Alam mo, um, naintindihan naman kita 'no, kung talagang hirap ka na magbigay ng oras sa mga gano'ng bagay kasi nga naman, ah, busy ka sa araw-araw. Pero, ayun mayro'n namang mga, um, chance pa rin na magawa 'yon, ah, siguro kailangan mo lang din maglaan ng oras, 'yan. Mga kahit 'di naman 'yung kahit di ka maka 300 push-up kahit 50 lang kahit 20 nga lang, eh, 'yan basta araw-araw mong nagagawa. Ang mahalaga naman kasi diyan, eh, magbibigay ka ng kaunti mong oras sa mga gano'n, kahit mag-stretching ka 'pag umaga o kaya kung weekend kung, ah, maisisingit mo kahit isang oras kapag umaga bagong gising mo. Ah, mag-running kayo, puwede niyo ngang gawing activity 'yon ng pamilya mo, eh. Isama mo sila o mga anak ganiyan tapos yung asawa mo, "Ano tayo exercise" o, para na-iinspire din yung mga bata makita din nila na, "ah, yung tatay ko nag e-effort para maging physically healthy." So, matutuwa 'yan sila. 'Saka alam mo, puhunan din ang katawan, eh. Lalo na sabi mo may mga anak ka, siyempre mayrong mga umaasa sa'yo. Mayro'n kang mga, um, pinaglilingkuran sa buhay, kaya mahalaga na hindi mo pa rin pababayaan yung pangangatawan mo, yung physical man at mental. So, sigu sikapin mo pa ring makagawa ng mga masusustansyang pagkain, ang gawin mo talaga, eh, mag-stock ka diyan ng mga gulay-gulay para kung minsan halimbawa mayro'n kang manok itinola mo i-gano'n mo para, ah, o kaya kahit mga malunggay kasi kung halimbawa sardinas or ano puwe itlog puwede mong ilagay 'yon gano'n, para-paraan din.
Oo nga tama ka 'no, maganda yung mga sinabi mo at in-advice mo na minsan, ah, maging resourceful din ako. At yun nga sa pag-e-ehersisyo naman, eh, dapat nga, eh, ini-involve ko 'yong family ko. Kasi napapansin ko 'pag 'yong ginagawa ko, ginagaya din ako ng anak ko, eh. Siguro, na ano naiibahan siya, 'di ba? So, nacu-curious siya, ah, maganda siguro sa kata ano 'to, "Ba't ginagawa ni daddy," 'no. So, ah 'yong asawa ko din naman parang sabi nga niya, "Baby gisingin mo ko para ano mag-exercise tayo bukas," sabi ko, "Oo, sige." "Ah, huwag ka na lang magra-rice," may mga ganun din siyang response sa'kin, kaya siguro in ano kulang lang din sa pag-aaya. Um, para magkaro'n kami ng motibasyon na yun nga, eh, isang pamilya kami na maging physically fit, malayo sa sakit at siyempre mas healthy, ano?
'Di ba? Hmm. Oo, maganda 'yan i-encourage mo din yung asawa mo na maging healthy kayo pareho, kasi may mga anak kayo, 'di ba, yun. So, mas maganda kung ang parents, eh, mga healthy para ang mga anak din ay healthy. So, ayan, ah, yung, sabi mo nga susubukang maging resourceful, maganda 'yan kasi, ah, minsan naman talaga sa buhay hindi mo, ano, eh, wal wala ka lang, hindi mo, ah, hindi k ano, I mean wala ka ng lahat, hindi naman lahat mapupunta sa'yo, 'di ba? So, kailangan mo din talagang maghanap ng paraan kung paano mo ma-maximize yung mga kung anong meron ka. So, kung halimbawa ngayon ang, nabili mo, eh, de lata puwedeng maglagay ka ng, ah, sabihin mong upo 'yan o kaya yun yung, minsan nga nilalagyan ng iba 'yan ng ano, halimbawa corn beef nilalagyan nila ng pechay, 'yong mga ganong bagay para, ah, ma kahit papa'no, eh, nu nu-nutritionist, ah, I mean may nutrient pa din 'yong kinakain, kasi kailangan 'yon ng katawan. Tapos kung halimbawa umaga, itlog gano'n at kung halimbawa merong anak mo kasi pagka mga bata mahilig sa noodles 'no, maganda 'yan, ah, sasanayin mo din sila na hindi masyadong magno-noodles gano'n. Tapos ipakita mo din sa kanila na disiplinado ka sa pagdating sa pagkain para sila magagaya nila 'yon gano'n, para maging healthy din sila. 'Yan basta alagaan mo 'yong, ang sarili mo 'no, alam ko namang alam mo kung ano 'yong mga basic kagaya niyan. Ah, naging matulog nang maayos, sikapin mong makatulog kahit 6 hanggang walong oras sa isang araw. Tapos ano ka lagi kang iinom ng sapat na tubig, tapos magpapahinga ka kapag ka talagang tinatawag ka na ng kama o kaya yung parang kumakatok na sa'yo 'yong mga kasu-kasuan mo na, "Uy, pahinga ka na masakit na yu masakit na 'yong ganito-gano'n," papakinggan mo 'yong katawan mo. Alamin mo kung kailan ka dapat talagang magpahinga at maano ka bigyan mo ng, um, magandang pahinga 'yong sarili mo gano'n 'yong sapat. Tapos kung may time ka puwede kang maglakad-lakad muna, 'yan. Hindi naman necessarily kailangang, mahaba talagang ano basta kahit 30 minutes sa isang araw o kaya kahit 'di araw-araw, every other day gano'n. Tapos 'yong sinasabi mong push-up magagawa mo pa rin naman 'yan, bawasan mo na lang kung hindi kaya ng 20 kahit 10 nga lang, eh, basta ang mahalaga consistent, 'yon naman 'yon, eh.
Oo, maganda nga yung sinabi mo, 'no? Kasi kumbaga hindi ko rin naman pupuwedeng, ah, hapitin, eh. Kasi ano rin masakit din sa katawan 'yon yung ginagawa ko dati, at oo, mawawalan na ako ng lakas para gawin yung mga responsibilidad ko sa aking mga anak. So, tama yung sinabi mo, di naman kailangan puwersahin yung katawan 'no, kung hindi naman na yung sasali ng mga Olympic para mag-three hundred push up. Maganda rin tama lang din yung sinabi mo. Kumbaga ano lang, chill lang dapat yung workout at di pressure. Ah, so, 'yon, siguro dati kasi kaya ginagawa ko yun dahil, ah, gusto kong, apply, eh, ano, atleta rin kasi. Kumbaga ano, kaya pero ngayon iba na, eh. Iba na yung jina-juggle, ano ko, juggle ko eh, yung buhay na ng I mean talagang ano na, survival mode na 'to. Ah, kailangan na mentally at physically ano ka, handa ka, oo, yun. Maganda yung mga sinabi mo at naa-appreciate kita at, ah, vina-value ko yung mga sinabi mo. Ah, about sa mga pagkain at sa mga physical wo workout. Ah, naa-appreciate kita at, ah, salamat sa mga advice at mga, uhm, opinyon mo.
Tama. <laughs> Oo. Hmm. Oo. Mm. Oo. Walang anuman siyempre. Ako naman gusto lang naman din kitang matulungan 'no, at alam ko naman na alam mo din yung gagawin mo. Kailangan mo lang malinawan 'saka kumbaga ng mga reminders o paalalahanan. Kasi kung minsan 'di ba, pag sobrang busy mo nakakalimutan mo na yung mga bagay, bagay 'yan. Kaya ayan, mahalaga na tandaan mo 'yon at alam mo yung sabi mo nga dati parang atleta ka, ah, ganda 'yan kasi ibig sabihin nyan may background ka na sa pagiging disiplina kailangan, ah, disiplinado so, kailangan mo lang talagang tuloy, tuloy yan. At, uhm, 'yan alam mo din kung halimbawa minsan parang mis tinatamad ka ganyan bigyan mo ng time 'yong sarili mo para magpahinga baka kailangan mo lang ng break tapos balik uli gano'n. Ah, hindi naman kailangan talagang pilitin ng pilitin 'yong katawan kung ayaw ano basta kung nakikita mo na parang, "ah gusto ng katawan ko mag-exercise o sige nga mag ano nga ako warm up" ka, tapos gawa ka ng mga basic ano kahit mga talon, talon, yung mga ganong bagay para ano lang, uhm, gumalaw-galaw. Kasi mahirap naman alam mo naman baka ma-stroke kung hindi gagalaw-galaw 'di ba, ayan. Tsaka 'yon pagkain at pagtulog talaga, um, top priority 'yan dahil 'yan ang mga pinakakailangan ng katawan natin.
Oo nga tama ka, salamat sa mga sa oras mong makinig at sa mga advice mo alam mo babaunin ko yan hanggang sa abot ng aking makakaya. Salamat sa oras at mag-iingat ka palagi.